Aham. E aí agita pra caramba, né, porque aí você você não está relaxando nessa hora, né.
Hum. Exato. E enquanto eu estou ali, né, naquele movimento todo, os 2 estão brincando juntos, estão lendo, estão jogando. Estão ali já partindo para o relaxamento, né, já estão desligando, ali, o corpo, tal. E eu ainda estou na ativa. E aí eu percebi que eu não tenho uma rotina de skincare como as pessoas têm, gostaria muito. No máximo eu passo um hidratante no rosto, porque é inverno, que é meio impossível de ficar sem hidratante no ros
Aham. Sim. Tá. Sim. Claro. Sim. Aham, a pele resseca demais.
Né. Então assim, é o máximo isso. Mas eu queria, sabe, criar uma rotina de autocuidado, sabe. D de cuidar de mim, de repente, sei lá, eh, ter um momento de descanso, de relaxamento, com um chá, alguma coisa. Queria ter eu queria ter essa vibe, sabe.
Sim. Super justo. Sim. Claro. E que horas você costuma fazer essa rotina das crianças, de de de acalmar elas?
Olha, geralmente, o meu filho sobe com com o meu marido pra dormir, assim, por volta das 20h30. Porque às 9, eu já gosto que ele esteja dormindo, né, quando está em período escolar, assim, quando está na na escola. Agora ele está de férias. Então, eu só que eu vou deitar lá pra umas 10 e tantas da noite.
oito e meia. Sim. Sim. Tá. E Entendi. E você acha mais fácil, você colocar essa sua rotina de skincare antes das 9, antes da hora que ele está dormindo, ou depois? Porque, às vezes, assim, eh, se você v já está acostumada a dormir um pouquinho mais tarde, e ele precisa da sua atenção antes de ir para a cama, às vezes, talvez, fica ficasse mais fácil planejar alguma coisa depois, né. O que que você acha?
É, é uma boa, mas o meu problema é assim, por exemplo, ele gosta que eu fique com ele, ali, até ele dormir, e tal, né. O problema é que se eu estou ali com ele, deito junto, é muito difícil eu levantar. Aí eu não vou querer levantar mais. Então eu estava pensando em incluir alguma coisa, ali, na na hora do banho, sabe.
Tá, aham. Já amolece. Entendi, claro. Claro.